Evet, çok büyük, kral hareket yaptı, yani, orada. Eee, güzel bir, eee, çiçek hazırladı, eee, içine, böyle, farklı şeyler koydu. Şey dedi, "Hangisini seviyorsa onu koklar." dedi. Eee Evet, böyle güzel bir karışık bir şeyler yaptı ortaya. Elimde o çiçek bir de ıslanmasın diye <chuckles> kolumla çiçeğin üstünü kapatıyorum <chuckles> böyle, eee, hani, ziyan olmasın çiçek diye.
Hı hı. Ya! O an, ondan daha değerli bir şey yok. Evet, evet. Bir de ilk aldığın çiçek, eee, ve anladığım kadarıyla çok da güzel bir buket yapmış bu adam. Eee, çiçekçi güzel kalpli abimiz. Peki, yani, eee, şeyi hatırlıyor musun? Güçten bütçen mesela kısıtlı mıydı, eee, bunun için, ya da, işte, mesela o çiçeğin parasıyla ne yaptın sonrasında? Çünkü çiçek dediğin şey de aslına bakarsan bir akşam yemeği fiyatı, öyle güzel bir çiçek almak. O detayları hatırlıyor musun yoksa hazırlıklı mıydın, hani, bu durum için?
Evet. Yani Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. E, tabii, yani. Detayları hatırlıyorum biraz. Ya, hazırlıklıydım çünkü şöyle, ah annemle babama söylemiştim, şey demiştim: Ya, bugün, işte, kız arkadaşımın doğum günü, yeni sevgiliyiz, eee, bir şekilde, eee, dışarı çıkacağız.
Onlar da destek çıktılar. Hı hı.
Onlar da evet, hani, ilk sonuçta ben daha önceden hiç b bö bir şey için para istememiştim. Eee, o zamanlar e, bir de benim, eee, ayrıca çalışıyordum da ben, böyle, ajanslarda falan, eee, işler yapıyordum, işte konserlerde falan. Biriktirdiğim tabii, bir param vardı kenarda. O yüzden hazırlıklıydım yani. Eee, çiçekçi abi sağ olsun para almasa bile eee, alsa bile, eee, sorun olmazdı çok fazla. Eee, o parayı sonra, ııı, işte, gittiğimiz eğlence mekânında, ııı, işte, dans ederken, böyle, içecekler sipariş verdik, işte, masaya, eee, bir şeyler söyledik. Eee, o aslında birlikte eğlenerek harcadık. Sonrasında tabii, eee, gece bitmedi orada, dışarı gittiğimizde dedim ki: "Ya, bu şimdi ne s" ya, dedim ya yeni sevgiliyiz. "Acaba bu, eee, eğlence üstü bir kokoreç sever mi?" Elinde çiçekle de çok garip olur ama, eee, sonuçta, ııı, teklif ettim. O da, eee, "Tamam", dedi, "Çok keyifli olur." dedi. Kokoreç yemeye gittik. Eee
I hı. Hı hı. A! Harika. Anladım. <laughs> Anladım. Hı hı. Anladım. Evet. <laughs> Evet! I hı. Harika. Çok güzel bir nokta koymuşsunuz aslında geceye.
Evet, elinde çiçekle, böyle, eee, bir sahil kenarında oturduk. Ya, ci cidden Kurtlar Vadisi'nde şey var ya, Polat'la Elif'in sahnesi. Öyle bir sahne gibi bir şey yaşandı. Eee, keyifliydi ya. Eee, bence sonunun kokoreçle bitmesi de güzel oldu.
<chuckles> Evet, evet. <chuckles>

Şöyle, eee, o zaman kız arkadaşımın, işte, bahsettiğim ama bayağı oldu, sonuçta ilk aşk. Eee, işte, 10 sene falan olmuştur belki, eee, doğum gününde bir mekâna gitmiştik, böyle, eğlence mekânı. Eee, o zamanlar, böyle, 18-19 yaşındayım artık, öyle bir şey. Eee, böyle, 18 yaşından büyük olmak gerekiyor bu tarz yerlere gitmek için. İşte, canlı müziktir, alkol falan var. Eee, orada, işte, ben böyle hediyesini falan çıkarıyorum. Böyle, tam romantik bir an yaşarken bu şarkıyı çaldı adam. Sonra o zaman kız arkadaşım dedi ki, "Bu bizim şarkımız olsun mu?" dedi. Eee, öyle o gün, böyle, sarılarak, ııı, o şarkıyı dinledik. Sonra ben adama işte gittim, dedim ki, "Çok iyi söyledin, çok keyifli bir şarkıydı, işte bu bizim s eee, kız arkadaşımla şarkımız oldu, rica etsem bir daha çalar mısın?" dedim. Eee, sonra bir daha çaldı. Çaldı, çaldı tabii. Yani, eee, kırmak istemedi tabii ki çünkü, eee, doğum günü olduğunu gördü. İşte, pastalar, işte, böyle, alkışlar falan. Eee, zaten sadece ikimizdik. Aynen, eee, ikimizdikten kastım ben ve kız arkadaşım, başka arkadaşlar falan yoktu. Böyle, birlikte baş başa çıkalım istedik.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ah. Hı hı. I hı. Evet. Ya. Hı hı. Çaldı mı, peki? I hı. Anladım. Hı hı, kırmak istemedi. Hıı. Hı hı, anladım. Ya mekânda başka insanlar vardı ama değil mi? He, <chuckles> yok, hani, b mekân mesela boştu da öyle denk geldi, size bir güzellik yaptı, kimse yoktu deyince öyle bir şey canlandı gö Zaten kimse yoktu, biz ne istediysek onu çaldı gibi düşündüm ama değilmiş.
E, diğer türlüsü de. <chuckles> <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, öyle çok güzel olurdu bu arada. Daha güzel bir anı olurdu da, tabii, etraftaki insanlar da sonuçta, ya küçük bir yerdi bu arada. Eee, 4 katlı, şu an her şeyi detaylı hatırlayamıyorum, öyle aklımda kalmış. Eee
Evet, 4 kat küçüklüğü küçüktü 4 katlı ama küçük bir yer miydi yoksa ayrı ayrı mıydı?
4 katlı ama katları küçüktü. Mesela, bir katta 6 masa falan vardı, yani. Eee, o yüzden böyle az kişi vardı etrafta. Güzel, romantik bir anıydı benim için.
Anladım. Hı hı.